آآ بُص أنا عندي مشكلة ومأرقاني بصراحة ومضايقاني، ومحتاج نصيحتك فيها بصراحة.
ما فيش مشكلة أنت ممكن تَحكي لي عادي و وأحاول أساعدك على قد ما أقدر.
يا رب. بُص أنا شغال في شركة تمام، معايا زميلتي في الشغل آآ أنا بصراحة مُعجَب بيها جدًا، بس م مش عارف أخُش لها إزاي أو أكلمها إزاي أو أفاتِحها في الموضوع ده إزاي. يعني إحنا العلاقة إم هي شايفة إن العلاقة بالنسبة لها زمالة أكتر م ما يعني مش عارف هل في مشاعر مُتبادلَة من ناحيتها هي والّا لأ، خايف لو و يعني خايف لو شارِكتها بم بالمشاعر اللي عندي آآ يعني يبقى في رَفض أو يعني أو تضّايق منّي أو كده مش عارف مُتردِد مش عارف أعمل إيه بصراحة.
إمم. آه. إمم هو طبعًا الوَضع مفهوم جدًا بصراحة و و وحكاية إنّك نِفسَك تشارك مشاعرك مع ال ال امم ال ال الفتاة اللي هي موجودة معاك يعني في ال في الشغل وكده، وفي نَفس الوقت آمم أنا مُقَدِّر جدًا إحساسك إن أنت مُتردِد في ناحية زي دِيَّة لأنّك مش عارف فعلًا هل هي ما تبقاش تهتمش بالمشاعر والّا لأ، وبرضه فكرة إن هي معاك في نَفس الشغل دي برضه مُقلِقَة شوية بحيث لو رفَضِتك برضه آه من جوّاك ممكن تضايقك أو حاجة زي كده. طَب آآ ممكن أسألك سؤال ل يعني مثلًا من إمتى بدأت تحِس الموضوع أو خلّيني أفهم في مبدئيًا هي أنتم شغّالين مع بعض بقي لكم قد إيه تقريبًا؟
إمم. مُحرِجَة آه آه جدًا آه. إحنا شغّالين مع بعض لينا 3 سِنين تمام؟ آآ بس ما كُنّاش مع بعض في نَفْس القِسْم يعني إحنا بقينا مع بعض في نَفْس القِسْم من 8 شهور تقريبًا أو 9 شهور.
أها. كويس، وأنت بدأت مثلًا تحبّها كده مثلًا من أيام ما كانت شغّالة في نف قِسْم آخَر والّا ابتدى موضوع ال ال العاطفة ديّة تبتدي من ساعة ما جات معاك في نَفْس القِسْم؟
آه. لأ، هو العلاقة بيننا في الأول كانت علاقة يعني آآ رسمية أوي، أسلِّم لها الشُغل هي تدّيني شُغل كده يعني، كان العلاقة بس شُغل أك شُغل أكتر بكتير من إن إحنا بنهزّر وكده. بعد ما بقينا في نَفْس القِسْم كده لأ، بقينا نهزّر مع بعض، نتغدّى شوية مع بعض كده، آآ بيبقى الموضوع يعني بقى الموضوع فيه إيه صداقة كده، بس أنا بالنسبة لي الصداقة اتحوِّلت لمشاعر وبابقى محتاج إن أنا يعني بابقى مبسوط وأنا قاعد معاها. شايف إن عقليّتها قريّبة من عقليتي. آآ لأ، يعني بارتاح جدًا في الكلام معاها، والقعدة معاها بصراحة.
آه. آه. كويس جدًا إن أنت بدأت تلاح إن أنت م مرتاح معاها في البداية خالص وما إلى ذلك. بس الفكرة في حاجة بقى، هل أنت حاولت أي محاولة مثلًا أو لمّا أنت حسّيت بالمشاعر ديّة طَغت عندك من مكان صُحوبية شُغل و والكلام كان في الأول رسمي وبعد كده بقى يبقى هزار وبتاع، طَب أنت لمّا حسّيت بالمشاعر ديّة حاولت تعمل إيه أو آآ آآ اتصرّفت إزاي لمّا ح أول ما جالك المشاعر دي؟
إمم. إمم. بُصّ، أنا عملت حاجتين، أنا أوّل حاجة رُحت كلّمت واحد صاحبي في الشغل برضه معايا، قُلت له أنا بصراحة معجب بيها، ووعايز اتقدّم لها بس متردّد، خايف ترفضني، أو خايف يبقى في إحراج، أو خايف ما يبقاش في مشاعر منها هي شخصيًا، فبصراحة هو قال لي أنت يا عم أنت مش هتخسر حاجة، خد الخطوة بدل ما أنت تبقى قاعد إيه محتار كده، وتبقى مش عارف تعمل إيه، ويعني والموضوع شاغل بالك، برضه الموضوع ده أثّر على شغلي شويّة، خلّاني مشتّت شويّة، مش مركّز أوي وتاني حاجة، أنا برضه حاولت ألمَّح لها يعني اللي هو إيه، إن إحنا بندوَّر على عروسة بقى وكده، وإن أنا أهلي بيدوَّروا على عروسة، هي شخصيّة جميلة جدًا ومحترمة جدًا، جدًا يعني، آآ، قعدت أقول لها بادوَّر ع والدي ووالدتي بيدوَّروا على عروسة، ومش عارف إيه وعايزينّي أتجوز وكده، هي لقيتها بتاخد الموضوع بتقول والله أنت تستاهل كل خير، و ويعني خدت الموضوع يعني بشكل إيه أخَوي أوي يعني، ف مش عارف، يمكن أنا مش مش على بالها فعلًا، والَّا والَّا هي يعني ممكن تكون محرجة إن هي تكلّمني في الموضوع زي كده، أعمل إيه يعني؟
كويس. آه. إمم. إمم. تمام. آه. إمم، إمم. هو واضح جدًا يعني إمم، إنك حاولت بطريقة أو بأخرى إنك تلمّح في ناح في حتة إن الجواز، آه، طَب أنت لمّا لمّحت يعني لمّحت على نفسك أنت، والَّا قُلت العيلة عندنا بيدوّروا على عروسة، يعني العيلة عندكم بيدوّروا على عروسة، ما ممكن تكون فهمت العيلة بيدوّروا على عروسة لأخوك آآ، ل لأي حد م آه.
آه، بالضبط. لأ قُلت لها ليّا أنا، قُلت لها ليّا أنا.
آه، يعني أنت وضحت لها بشكل مباشر ليك أنت، اهم.
آه، آه.
طيب بالنسبة مثلًا <tsk> تعاملكم مع بعض في الشغل مثلًا، في الشغل وهكذا هل أنت بتحس منها بأي ناحية أو أي ع نظرات ناحيتك مثلًا؟ هل لمّا بتغيب على الشغل مثلًا بتسأل عنّك؟ هل ب في تواصل خارج نطاق الشغل مثلًا، بعد الشغل بتتواصلوا مع بعض بالتليفون أو جرّبت حتى حاجة زي كده؟
آه، آه، أيوه، أيوه، أيوه العلاقة بيننا فيها صداقة يعني صداقة جميلة جدًا، يعني لمّا بابقى مثلًا في مشكلة عندي في البيت أو أي حاجة، لأ ب باتواصل معاها وباكلمها، هي برضه لو عندها مشكلة أو حاجة يعني إحنا صداقة يعني صداقة بصراحة جميلة أوي، و لأ يعني في تواصل ص يعني في صداقة حلوة أوي، بس هي القِصّة إن أنا مُتردِّد مش عارف أشاركها والَّا هل ده مثلًا ممكن يكون يعني إن أنا صداقة فأنا شايفها فاهمها بطريقة غلط، أنا مش عارف أعمل إيه بصراحة.
إمم. آه. إمم، طب أنا عايز برضو أس أفترض معاك حاجة. فرضًا إن أنت كلمتها وحكيت لها عن مشاعرك وكل حاجة، والمخاوف بتاعتك ديَّة لقيتها حقيقة مثلًا، قالت لك إن في حد في حياتها مثلًا، إن مثلًا هي لأ، هي واخداك مثلًا ك كأخ أو صديق، أو م ما بتفكرش فيك مثلًا كحبيب أو زوج أو حاجة من الحاجات دي كلّها، طب أنت رد فعلك ساعتها لو قالت لك كده، أنت ممكن تعمل إيه؟
آه. إمم. والله بصراحة أنت يعني خضّتني من السؤال، بس بُص، أنا ساعتها فعلًا يعني أنا هت آه.
بالضبط آه، اللي هو افتراض آه. هل مثلًا أنت يعني هل أنت مثلًا لو حصل ده كده كده ممكن تثور جامد لدرجة إنّك ممكن تسيب الشغل خالص، والّا الموضوع بالنسبة لك هيعدي خلاص، اللي هو آمم، خلاص، أنا كنت متوتّر من حاجة، وخلاص عرفت اللي حصل، وخلاص على كده؟
بص، أنا لا، أنا مش مش ل مش مش هاسيب الشغل، ولكن يعني فعلًا هيبقى يعني آآ، آآ، يعني حاجة كده كنت باتمناها، وعارف لمّا تبقى حاجة نفسك فيها وما ما ما ما ت تعملهاش أو ما تحصلش عليها؟ ففعلًا يعني أنا مش مش متخيّل أنا هيبقى رد فعلي إزاي بصراحة. ولكن أنا اللي أنا متأكّد منّه إن أنا يعني ه هاتضايق جامد أوي، وه يعني هاتجرح، لأن أنا يعني فعلًا ده أمنية في حياتي إن إحنا فعلًا نبقى يعني زوج وزوجة بصراحة.
إمم. آه. إمم. آه طبعًا طبعًا مقدَّر إن أنت مش مش قادر حتّى تتخيل الموضوع ده لأنّك حاجة بتتمناها بشكل كبير جدًا، بس في نَفس الوقت أ كويّس إن مشاعرك دي نبيلة جدًا من ناحيتها إن أنت حتّى بتفكَّر بعد كده الموضوع يبقي زوج وزوجة بالضبط آه، فدي حاجة جميلة جدًا. طَب بُص هو في الحالات اللي زي دِيَّة هو التلميحات والمواجهات وال والتلميحات في المواضيع دي بالذات بتبقى مهمة جدًا بصراحة. يعني حكاية التلميحات برضه إنّك لمَّحت يعني أنت جرّبت قبل كده تلمَّح إنّه أنت مثلًا أهلك بيدوّروا على عروسة وكده بيدوّروا لك أنت والكلام ده كلّه، فالتلميحات دِيَّة هي بس البنت بطَبعَها بتبقى خجولة شوية أو ممكن في بعض الأحيان البنت ما بتحبش تبادر أوي هي بتحب اللي قدّامها هو اللي يبادر أكتر، فأنت في الحالة دِيَّة تحاول إنّك لمّا ما تتكلمش في الموضوع ده أكتر في الشغل حاول إن أنت تعزِمها في مرّة آآ بتاكلوا مع بعض في مرّة. بالمناسبة صحيح طَب خلّينا في نِطاق الشغل هو أنت عزمتها قبل كده ف في خروجة، في عَشوة، في حاجة من الحاجات دي كلّها؟ هل حاولت أو فكَّرت في حاجة زي دِيَّة قَبل كده؟
آه. آه آه آه. آه. إمم. تمام. تمام. آه. آآ آه عزمتها مرّة على الغدا بس هي يعني يعني هي كانت مُتردِدة بصراحة ويعني إنّها حاسة إن دي نَطّة كبيرة أوي في العلاقة ما بيني وما بينها بس قُلت لا ده يعني الغدا فجنب الشغل على طول يعني إحنا مش هنطلَع نركَب حاجة أو يعني لأ هنقعد ج الغدا جنب الشغل، وده اللي حسسني إن فعلًا الشخصية اللي أنا باتعامل معاها دي شخصية مُحترَمة وشخصية يعني فعلًا لو الواحد يعني لأ هي هتصون ال اه يعني هتصون البيت ولأ يعني فعلًا حسّيت إن هيّ شخصية جميلة أوي ومُحترَمة.
آه. بالضبط. إمم. جميل جدًا، طَب هي كان ردّها عليك مثلًا إن هي إمم، قالت لَك لأ اتأسّفِت بأدب يعني بأدب كده مثلًا وبتاع والّا قالت لَك لأ أو أو يعني كان كان رد فعلها إيه لمّا أنت عزمتها وهي رفضت بطريقة مثلًا بطريقة مقبولة شوية، والّا حسيت برفضها إن هي لأ في حاجة تانية؟
هي هي بُص م يعني هي يعني رفضِت في الأول، تمام، لو قالِت لأ مش هاقدَر والله وكده بس بعد كده جِبنا يعني ناس صُحابنا يعني، أنا حاولت يعني أتصرف بأي طريقة جِبنا ناس صُحابنا وكده اللي هو هيتغَدّوا مَعَانا بقى ونِتغَدّا كُلّنا مع بعض، بحيث إن أنا إيه، إن إحنا نبقى قاعدين مع بعض و كُلّنا يعني آه، أنا حاولت يعني خَطَرِت لي الفكرة دي قُلنا ما تييجوا يا جماعة نِتغَدّا مع بعض النهارده برّه، وهي حاسِسها فهمِت إن أنا عامل الحوار ده كله عشان إيه عشان نِطلع مع بعض يعني كُلّنا.
آه. إمم. آه، فكرة حلوة. إمم. جميل جدًا، طَب بالمناسبة أنت معاك الaccount بتاعها بتاع الwhatsapp ،messenger ،facebook معاك الحاجات دي كُلّها، دي نقطة كويسة جدًا إنك معاك التفاصيل ديّة، لأن في الحالة زيادِة أنتم في الشغل فالمواجهة برضه في إلقاء مشاعرَك في موضوع برضه أنتم كان زمايل وفي مكان الشغل نَفسُه، ممكن يبقى في حتة يعني شوية إحراج من ناحيتها مثلًا إن هي تقول لَك آه أو لأ، وأنت في نفس الوقت برضه، مُترَدِّد أو قلقان شوية عشان برضه الموضوع في نفس الشغل نَفسُه يعني هيبقى لو لا قدر الله في مثلًا رفض أو بتاع، لأ الموضوع في الشُغل نَفسُه وفي نفس الوقت هيبقى في إحراج شوية. فأنت أَنسَب حاجة في الموضوع بالنسبة لَك أَنسَب حاجة تتواصل الأول أو تعَبّر أو تلَمّح أكتر شوية ب عن طريق الsocial media عن طريق ال الmessenger عن طريق الwhatsapp الحاجات دي كُلّها بس تلميحَات، تلميحَات تكون مباشرة أكتر تلميحَات تكون آمم، يعني مستديمة أكتر، يعني مثلًا حاول على طول إنك تِسألها أسئلة عادية جدًا أسئلة من ناحية آآ، بالنسبة ل لحياتِك مثلًا آآ، أنتِ بِتحبّي حد؟ مش عارف إيه، يعني كَلّمها في ناحية بس مش حاجة تكون خاصَّة بيك أنت كَإنّك بتحاوِل تتكلم معاها بس ب عشان تعرَف مشاعرها برضه رايحة فين وجاية منين بس بشَكل عام، آه، بشَكل غير مباشر طبعًا الكلام في الحاجات دوّة لمّا تِسألها مثلًا أنت هتعرف برضه هل هي رُدودها عليك بتقول لَك خلاص أنا بافتَّح الباب أنت ممكن تتكلم والّا هي بتقفلُه خالص فهو الط الحاجة ديّة الsocial media هي اللي هت هتحِل الموضوع ده بشكل كبير جدًا إنك هتبَيّن لَك في الأول خالص إنك هتدِّيك فرصة إنك تكسر التَردُّد بتاعَك دوّة، وتتكلم فعلًا والّا لأ تِترَدَّد ومخاوفَك مثلًا لأ مات ما تعملش وكده. في نفس الوقت لمّا حاجة زي كده تحصل مثلًا حاول كلامَك يكون معاها كُلُّه في المُعظَم الأحيان كُلّها والهِزار أكتر يكون برّه الشغل، بحيث إن جوّه شُغلَك ممكن تكون هي مكسوفة ممكن ما يكونش م مُناسِب ليها أو ما بيتكونش مرتاحة مثلًا إن الكلام معاها في الموضوع ده يكون في الشغل فحاول الموضوع ده كُلُّه حتى ولو برّه، حاول الموضوع يكون على الsocial media في الأول فَتَّح الأمور كُلّها وبعد كده عادي اِتكَلِّم بقى لو لقيت الأمور تمام بالنسبة لَك وهي بتقول لَك إن مثلًا حياتها فاضية لأ ده هي آمم، موجودة وبتاع ومش عارف إيه فخلاص هيبقى الموضوع بالنسبة لَك أريّح، فالsocial media أنسَب حاجة في الموضوع ده في المبدئِيَّة آه بالضبط مبدئيًا تبقى الsocial media يعني.
آه، آه، أيوه، أيوه. معايا، آه. طبعًا، إمم. آه. إمم. تمام. آه. إمم، تمام، آه. أيوه، أيوه، بشكل غير مباشر يعني. إمم. تمام، آه. تمام. مُمكِن. آه. إمم. آه، آه. آه. إمم، هو ده البداية آه. إمم. تمام، يعني أنا أكَلمها يعني ممكن أعَبّر لها عن مشاعري بالsocial media كبداية لو لقيت إن في قبول وكده والأمور م مُتأثرِة يعني وكده، ممكن أروُح يعني وأفاتِحها في الموضوع ده بِشَكل يعني وِش لوِش عادي يعني.
آه. بالضبط، هيكون أفضل بكتير جدًا وهتت وهتتجَنب حاجات كتيرة أوي في الترَدُّد بتاعَك، هتلاقي الsocial media مش هتخليك مُترَدّد زي الحقيقة بصراحة.
آه، بصراحة أنا اِرتَحت جدًا في الكلام معاك و وهاعمِل بِنَصيحَتَك إن شاء الله، وأنا متشكر جدًا، جدًا ليك بصراحة.
العفو أنا موجود، أبقى أسألني في أي وقت زي ما أنت عاوِز.